Nah, itu biasanya tuh di deket kampus gitu sih Kak. Nah, jadi heeh, itu apa ya, orang-orang tuh kalau setiap hari minggu pagi tuh pasti pada kayak gitu. Padit pada ke sana gitu loh. Eee, nah itu salah satu yang pengen kucoba juga sebenarnya, tapi susah banget bangun pagi. <chuckles>
Oh, oke. Ya ya ya. Ah, heeh. Iya, ya ya ya. Waduh, wah heeh. <chuckles> Aduh, wah, semoga ke depannya terwujud ya berenangnya sama pergi ke acaranya itu aduh. Cuma ya kadang-kadang hobi nih suka bikin kita lupa waktu gitu ya, hobi apalagi kalau sama temen-temen kan.
Mhm. Amin, iya. Iya. <chuckles> Kakak juga heeh. Heeh, benar benar benar. Heeh, jadi waktu tuh berasa berjalan lebih cepat gitu ya ,Kak, ya, karena saking serunya, saking asiknya. <chuckles> Iya.
Iya bener banget. Iya aduh. <chuckles> Wah, makasih banget ya, Mbak, ya, seru banget nih ngobrol sama Mbak.
Iya, sama-sama Kak. Iya seru banget, semoga Kakak juga bisa segera diving ya, Kak, ya. Amin, iya sama-sama malam.
Oke, amin, aduh. Ya, terima kasih, selamat malam.